Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Isso também é uma ótima saída, né, porque ali o ChatGPT, ele vai ter mais essa essa experiência em fazer perguntas sobre o seu dissertação seu dissertação, sobre a sua apresentação. Hã, você pode realmente colocar ali alguns prompts para o ChatGPT, alguns comandos para o ChatGPT, hã, te fazer, né, pra não dificultar tanto essa as perguntas, fazer perguntas que realmente são pra pessoas que estão fazendo esse tipo de apresentação, né, pra ele não dificultar, aquelas coisas, não ficar mais ansioso, sabe? Realmente dá dá aquela preparação toda ali. E você tem fe feito alguma coisa de lazer pra você, hã, ajudar a diminuir esse nível de cortisol, tá, no seu no seu organismo, né? Porque geralmente a gente pode <laughs> pois, a acho que você deveria mesmo fazer isso. Sair com os amigos, ou então com a própria família, pegar a família e fazer para um parque. Mas fazer atividades que realmente demande, hã, algum trabalho da vossa parte, sabe? Por exemplo, hoje eu vou fazer uns jogos, hã, em ar livre, né. Levar as crianças pra para o parque pra brincar de alguma coisa, alguma atividade, até infantil pra você nesse momento, talvez te coloque numa situação mais tranquila, né, porque você também precisa de lazer. Exatamente, pra não pensar, para o seu cérebro está mais descansado na hora de você fazer a apresentação. Aí você consegue ver que você, quando for praticar novamente a sua dissertação, hã, você vai ver sentir uma uma diferença, uma certa leveza, assim, ao praticar isso.
Uhum. Uhum. Uhum. Não. <laughs> Uhum. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Pra não pensar, né, no assunto. Hum. Uhum. Uhum. Entendi. Ah, isso é uma é um ótimo conselho, eu vou seguir também, muito bom. Ah, agora eu fico imaginando sabe quê? Porque a minha dissertação são 95 páginas. Aí eu fico pensando eu fico pensando o seguinte, eu falo: "Gente, eu vou lembrar de tudo isso?". Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo: "Mas você está ficando como? Você está ficando boba? Está ficando maluca? Não foi você que escreveu? Se foi você que escreveu, você sabe de cada coisinha, cada pedacinho do que está ali". Né? Aí eu eu me eh, volto volto para o planeta Terra, eu falo: "Opa, está bom. Não é tão ruim assim, você vai saber s claro, você vai saber responder as perguntas dos professores, porque você fez tudo isso durante os 2 anos do seu mestrado. Você foi fazendo aos poucos, cada uma dessas dessas páginas, né. Você sabe o que está ali". Então, eu acho que eu preciso é de eh, de acreditar um pouquinho mais no meu taco, né. Aquela coisa que você confia no seu taco? Eu preciso confiar um pouco mais no meu taco.
Nossa. <laughs> Exato. Aham. Exato.